Allora, sono, uhm, smalti e acrilici.
Mh. Mh. Quindi
E c'ho ancora un bel lavoro da fare perché devo mandare tutti i quadri con nome e le misure. Io gli ho scelti ma non ho fatto questo lavoro quindi devo fare ancora tutto que e in fretta anche devo farlo.
Mh. Mh. Eh, sì, c ci vuole il cartellino sotto.
Eh, sì, poverino, perché se non sa come si chiamano non de li vi non penso se vada neanche a misurarseli da solo, più o più o meno a occhio lo capisci, però non penso se li misuri da solo, quindi, sì devo fa' tutto 'sto lavoro. No, il nome ce l'hanno, ma sai cos'è? T io gli do un nome e, ehm, poi quando lo metto su Facebook scrivo il nome. Solo che io quando ho fatto un quadro è come un po' ehm, cioè ci io ho finito, per cui va bene, ti devi lavare i tuoi strumenti, e le tue cose quello lo fai, però non ho ma non mi viene assolutamente più voglia di starci, ad esempio, a fare i bordi, che con gli smalti non servono tanto colano, eccetera, però non ho voglia di farci i bordi, e non ho neanche voglia di scriver dietro il nome, che non è 'sto grande lavoro. Però, non mi fa e io ho finito, io ho finito così. Solo che se lo fai vedere a qualcuno, si chiederà: "Come si chiama il suo quadro?" E allora devi andare a recuperare tutti i nomi, essere sicuro delle misure. Questa è la parte molto noiosa del lavoro assolutamente.
<chuckles> Li devi battezzare tu. Li devi battezzare tu. Ah. Eh. Mh. Eh. Vabbè. Vabbè. Ah. Okay. Mh. Per te l'opera è finita. Mh. Mh-mh. Eh. <chuckles> Devi metterti anche nei panni delle di c uhm, eh, di chi fruisce della tua arte. Ma poi ti volevo chiedere l'ultima cosa, no, per quanto ri
Ti assolutamente. Assolutamente. No, aspetta, ma è per rispondere alla tua domanda, quindi, io le critiche, ti dico in una galleria, quando esponi, manco esponessi un quadro fatto dal mio cane questa però mi fido, dove dipingo, infatti è a Udine, ehm, io ci metto 4 ore ad andarci. Ehm, se entrano persone, e criticano i miei quadri, io non lo saprò mai perché non sono lì. Questo è, semplicement non lo saprò mai. Mhmm, ma sai ma ma, m mhmm No, ma magari mio marito che mi dice: "Questo, no, questo non mi piace tanto." A volte non piacciono tanto a me per primi i miei quadri, ma spesso non siamo concordi. "Ma perché?" "Eh, beh, è più bello dell'altro." "No, secondo me era meglio l'altro." Quindi cose così diciamo, più o meno.
M Eh. Ah, ho capito. Capi Mh. Ah, ho capi quindi non ricevi critiche. <chuckles> Non ti arrivano. Mh-mh. Mh. Va bene, guarda ti ringrazio perché mi hai spiegato proprio bene cosa preferisci condividere, quadri finiti, è stato molto interessante. Grazie mille.
Beh, figurati. Eh, ti ringrazio tantissimo. Spero di risentirti presto. Ciao, cia
Ciao.